Tu sais depuis quelque temps, en fait, heu, je suis en train de réaliser que, heu, tout ce que, heu, heu, mes parents ont essayé de me transmettre en termes de de valeurs, on va dire, spirituelles, religieuses. Hum et ben en fait je je réalise que, bah, j'ai pas forcément envie de, heu, perpétuer ça. Et, heu, et aujourd'hui, c'est assez, hem, c'est assez compliqué en fait, heu, bah déjà parce qu'il faut admettre que la foi, heu, qu'on avait jusqu'à présent était, bah, finalement pas u une foi personnelle mais plutôt une foi, heu, comment dire? Qui est, hem, héritée, on va dire. Heu, et heu, et et et ça me fait, heu, me poser, heu, bah, énormément de questions hein sur, heu, sur sur ma personne, ma personnalité, heu, et et autres donc, heu, voilà. Je je je voulais te te parler de ce sujet. C'était important pour moi.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh, mmh mh. Ouais. Ouais, je comprends ouais. Et puis c'est vrai qu'il y a toujours un moment où effectivement on commence un peu à à se remettre en question, à se poser des questions que ce soit sur la vie ou effectivement comme toi tu as, bah, sur des croyances, des religions qui nous ont été transmises. C'est c'est tout à fait normal, hein. D'ailleurs, mmh, toi, justement, hem, qu'est-ce qui a déclenché ce ce questionnement-là? Est-ce qu'il y a est-ce que tu te rappelles, mmh, d'une chose peut-être, heu, ben spécifique? Est-ce que, heu, finalement, c'est juste, heu, le temps? Est-ce que, heu, ce sont peut-être, heu, des amis? Qu qu'est-ce qui a déclenché ça?
Non. Aujourd'hui, heu, je pense qu'il y a il y a il y a certainement eu hein, effectivement un un événement, heu, déclencheur même si, heu, même si ça ne m'a pas, heu, frappée sur le moment, heu, mais, heu, c'est plutôt on va dire mon quotidien. Aujourd'hui mes amis, heu, mon conjoint et cetera ne sont absolument pas, heu, heu sur, heu, le même type, heu, de croyance. Voire ils ne croient absolument, heu, pas non plus. Et, heu, et donc du coup, heu, la la vie religieuse ne fait vraiment pas partie du, heu, quotidien, heu, actuel. C'est, heu, c'est c'est pas dans mon, heu, heu, dans mon giron, c'est pas dans, heu, dans mes habitudes et, heu, et surtout ben, heu, je je transmets pas, heu, on va dire à à à mes enfants. Donc clairement, ç ça ne, heu, ça ça ne rentre pas en compte dans ma personnalité, heu, a actuelle. Et, heu, ça s'est fait de manière, heu, assez, heu, naturelle. Heu, mais à un moment, heu, effectivement, hein, quand, heu, il y a des événements, on va dire, familiaux importants, heu, la religion, heu, est, heu, a a a a toujours, heu, heu, enfin sa sa place. Tout ce qui est coutumes, et cetera heu, heu reviennent assez rapidement et moi je me sens en décalage on va dire avec, heu, avec toutes ces pratiques-là. Et je les fais presque par réflexe pour ne pas, heu, heu, vexer, heu, enfin voilà mes parents qui qui qui m'ont fait, heu, grandir dans ce dans cet environnement-là. Heu, mais, heu, voilà je je suis pas je suis je suis je suis plus forcément à l'aise, on va dire, avec, heu, a a avec tout ça et, heu, et surtout pour, heu, les, heu, les les les perpétuer, heu, je je je n'en j'en ai absolument pas envie et, heu, et ça crée, heu, bah aussi des des des frustrations, on va dire, au sein de au sein de la famille. Mes parents ne comprennent pas, heu, que que je n'ai pas gardé cette part, heu, que je n'ai pas gardé cette part de moi.
Mmh mh, mmh mh. Ouais. OK. D'accord. OK. Ouais. Bien sûr. Mmh mh, mmh mh. Je vois. Ah, oui justement, ouais. Mmh. D'accord, OK. Et alors justement, hem, donc là tu tu mets un point effectivement dessus, heu, par rapport voilà à ta vie quotidienne, effectivement tes relations-là que tu as, heu, avec, heu, avec tes parents ou quoi. Est-ce que, hem, ça t'affecte tout particulièrement dans la vie de tous les jours? Ou, heu, tu le ressens vraiment seulement quand, heu, voilà quand tu es avec de de la famille et cetera ou ou ça se ressent vraiment tout le temps, ce ce ce genre de choses-là que tu as?
Non, c'est principalement quand, heu, je suis, heu, bah avec, heu, ma famille, heu, heu, d'origine, on va dire parce que la famille effectivement que j'ai construite, heu, ne se construit pas du tout, heu, dans un environnement, heu, heu, religieux. Heu, mais, heu, voilà, heu, voilà, dès dès que mes mes enfants sont, heu, en contact avec mes grands-parents, heu, enfin ave avec leurs grands-parents, heu, ils heu, ils se voient recevoir une éducation, heu, que moi-même, heu, je ne me plais pas à leur apporter.
D'accord. Mmh mh. Mmh mh, mmh mh.
Et donc, heu, et c'est Il y a un problème, je pense, de de de communication, hein, heu, avec, heu, avec mes propres, heu, parents. Heu, parce que moi ça me gêne, heu, que qu'ils qu'ils veuillent, heu, heu, impliquer mes enfants, on va dire, heu, dans dans des croyances religieuses qui ne qui qui ne sont pas, heu, heu, les les les leurs. Heu, et en même temps, heu, enfin c'est il y a il y a il y a aussi un malaise qui qui se crée, heu, heu, qui se crée entre nous parce qu'ils se rendent compte que ben tout ce qu'ils ont fait pour moi pour que, heu, voilà que je je m'épanouisse, on va dire, spirituellement en tout cas, heu, selon leur, heu, leur vision, heu, des des choses. Heu, ils se rendent compte que ça n'a pas abouti donc, heu, c'est c'est c'est c'est frustrant, heu, pour eux. C'est c'est gênant pour moi parce que j'ai l'impression de l de de les décevoir quelque part. Heu, et et et surtout ça crée un un fossé que je juge, heu, absolument pas nécessaire, heu, dans dans dans une famille et c'est dommage.
Bien sûr. Mmh, je vois. Mmh mh. Je vois, ouais. Ouais, je comprends. Effectivement, c'est vrai que c'est ça peut être assez compliqué de vivre ça. Surtout, bah voilà, quand heu, c'est des personnes aussi proches que que nos parents, quand heu, ça touche également à nos enfants, ça peut heu, ça peut effectivement devenir heu, assez heu, assez complexe. Et alors justement hem, est-ce que, heu, toi, justement de ton côté, tu vois que tes enfants peut-être sont attirés par ça? Pas du tout? Est-ce qu'ils suivent, heu, vraiment heu, comme toi à peu près ton ton exemple? Est-ce que, heu, ils prennent l'exemple des grands-parents? Toi, est ce que ça t'affecte particulièrement? Mmh pas trop?
Alors, heu, en fait, si je devais être honnête, oui, j'ai l'impression qu'ils qu'ils y voient quand même une forme, heu heu une forme d'intérêt, hein heu, pour la spiritualité, heu enfin, voilà. Ils i ils j'ai j'ai l'impression qu'ils appré qu qu'ils apprécient ça. Heu, mais là où ça me gêne, c'est que, heu, je considère que la foi, ça devrait être quelque chose de très personnel, en fait heu. Alors évidemment, hein heu heu, de dep depuis toujours, ça se transmet de de famille en famille, heu, et et et c et c'est normal. Heu, mais je serai plus à l'aise si mes enfants adultes venaient, heu, m'expliquer quelle était quelles étaient leurs croyances, plutôt que, heu, aujourd'hui en étant enfants, heu heu, d'avoir à se à à à construire leur leur spiritualité on va dire, heu, au travers, heu, du du du regard, heu, de de de de l de la famille. Heu, d'autant que ce regard, aujourd'hui, c'est pas le regard, heu, des des parents et ça ç ça complexifie, on va dire heu la l'équation. <chuckles>
OK, intéressant! Mmh mh. Bien sûr, bien sûr. Mmh mh. Mmh mh. Ouais, et Ouais, ouais, ouais, et justement alors heu, du coup, bon, c c'est vrai que ça c'est c'est assez compliqué mais, est-ce que, heu, toi de ton côté justement, donc là- comme tu me disais, bon heu, ça peut peut-être un petit peu te te gêner, et cetera, si tes parents, heu, peut-être, vont, heu, insistaient un petit peu, voilà- co comme tu me disais, est-ce que hem, de ton côté, tu as déjà essayé de d'en discuter, justement heu, avec tes parents? Heu, de leur dire: «Bah voilà, heu moi je je fais, heu, s j j'approche, voilà, l'éducation de mes enfants de de cette manière, heu». Bah, est-ce que tu en as tu en as déjà heu, discuté avec eux, justement?
Et bien, heu, discuter heu, de ça avec mes parents, ça signifierait, en fait, leur dire ouvertement que je ne crois pas de la manière dont, heu, eux, heu, s'attendraient. Et du coup, heu, du coup, je pense que ça générerait, heu, des discussions qui, aujourd'hui, heu, ben sont peut-être nécessaires, mais pour lesquelles, en fait, je suis pas prête, on va dire à heu, à franchir, heu, à f à franchir un pas, ouais.
Mmh mh, mmh mh, je vois. Je vois. Ouais, ouais ouais. Ouais ouais. C'est vrai que ça peut être, heu, compliqué bah surtout d'en parler, heu, avec, heu, avec ses parents, heu, si jamais heu, surtout, bah, en général, voilà, quand, heu, nos parents nous ont transmis, heu, bah, cette spiritualité-là. Ça veut dire que, eux, y tiennent tout particulièrement et, effectivement, veulent que leurs enfants, également, aient la la même spiritualité, hein. Et c'est c'est tout à fait normal, heu, évidemment. Donc, effectivement, ça peut paraître compliqué. Maintenant, si jamais, heu, voilà, tu tu ressens de de la gêne, et cetera, heu quand quand, eux, ils ils en parlent peut-être un un peu trop ou pas, heu, effectivement heu, voilà heu, le fait de peut-être amener, alors doucement, le sujet sur la table plutôt que de leur en parler vraiment, heu, directement, ouvertement? Hem, est-ce que tu penses que ça peut être, heu, une solution envisageable pour toi?
Effectivement, je pense que c'est quelque chose qui va devoir être fait, heu, en douceur, heu, puisque, heu, ben oui, pour eux, la religion, heu, c'est c'est quand même, heu, une grosse part, heu, une grosse part de de de de leur vie. Là où, pour moi, c'est beaucoup moins le cas. Heu, mais, heu, oui, heu, si si je veux vraiment être honnête avec eux et vraiment, enfin voilà, avoir des relations, heu, adultes, saines avec mes parents, il faudra qu'il y ait heu, qui qui qu'il y ait ce sujet tabou, heu, qui soit, heu, qui soit levé, et heu, d'autant que, ben, heu heu l'éducation, heu, de de mes enfants me concerne de manière, heu, directe y compris leur heu leur éducation, heu, spirituelle. Voilà heu, et aujou
Ouais. Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Mmh mh. Ts et et tes enfants, justement, tes enfants, justement, est-ce que toi, tu tu tu leur en as parlé de ça? Est-ce que toi, tu en discutes avec tes enfants, justement?
Non, pour être honnête, non. Je sais pas, je j'en ai pas discuté non plus avec heu avec mes enfants. Heu j'ai je je je gardais cette gêne, heu, pour moi. Mais tu heu, tu tu tu soulèves un un, heu, une problématique à laquelle j'avais pas forcément heu pensé. C'est que oui, je pourrais très bien, heu heu indiquer, heu, ce qui me déplaît, on va dire, heu, à à à mes enfants, histoire de m'assurer que, heu, ils, heu, gardent un œil, heu heu, on va dire, ouvert sur toutes les spiritualités, sur les fois et sur les non-fois, puisque tout est heu heu, tout est valable, en tout cas en mon sens. Heu, et et et pour moi, c'est vraiment très important, on va dire, qu'ils ne qu'ils qu'ils qu'ils ne s'enferment pas sur une seule, heu, et même, heu, sur une seule et même croyance. Effectivement, oui, il faudra i il faudra, je pense que je heu heu que que je je parle avec eux. Et je pense que, justement, la la la conversation sera bien plus simple dans ce sens-là et, heu, et peut-être qu'avec leur regard, j'aurai certainement une hem <clicks tongue> une heu facilité, on va dire, à ouvrir, heu, la discussion, heu, derrière, avec mes parents.
D'accord. OK. Mmh mh. Mmh mh. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, bien sûr, bah, c'est très bien c'est très bien mmh. Oui. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, heu, voilà, il faut toujours heu, commencer quelque part. Effectivement, bon, ben commençons déjà par le plus facile hein. Heu, c'est ça ça, au moins comme ça, ça pourra peut-être effectivement débloquer la la conversation future avec heu avec heu tes parents. Bon, en tout cas, heu, voilà j' j'espère vraiment heu, que tu vas tu vas vraiment découvrir, en tout cas, réussir à à en discuter et et à toi justement, te sentir meilleure vis-à-vis de de tes croyances spirituelles et religieuses.
C'est ça. Mais j'en suis certaine. Merci en tout cas, pour ton écoute active.